Тут, знаешь, главное- себе напомнить, вот главное- это сделать первый единственный шаг. Конечно, утром вообще, если ты не утренний человек, что-либо делать тяжело, но попробуй 1 раз через себя, через вот эту нехватку энергии сделать какие-то обычные свои упражнения, ты почувствуешь эту самую энергию, которой не хватает. И, может быть, потом тебе будет легче, действительно, после долгого перерыва тяжело возвращаться к регулярным занятиям, и с утра из-за домашней бытовой суеты очень очень трудно возвращаться к занятиям. Тут я тебя целиком и полностью понимаю, но, ты знаешь, э, кроме самомотивации тебе больше здесь, в общем-то, никто не поможет. Никто не может прийти и за тебя сделать эти упражнения или всю домашнюю работу, как бы этого ни хотелось. Знаешь, здесь главное- ввести что-то, может быть, попробуй вроде дневника состояния, вот попробуй начать хотя бы с половины своего обычного курса и отмечать для себя прилив энергии в этот же день или на следующий день. Просто записывать это хоть заметками в телефоне, хоть в блокноте на бумажке, чтобы эти мысли о том, что тебе стало лучше, что ты почувствовала себя лучше. Что у тебя появилось больше энергии или, может быть, наоборот, меньше. Представляешь, если ты почувствуешь меньше энергии от спорта, то, в общем-то, и отпадет необходимость им заниматься. Это, конечно, вряд ли, это, конечно, вряд ли, но как предположение тебе говорю, да. То есть ты отметишь положительные изменения, и вот благодаря тому, что они у тебя записаны, ощутимы, видимы,- тебе будет легче преодолеть вот эту вот обычную бытовуху, рутину и свою собственную, может быть, даже в чём-то где-то лень. Вот это вот "неохота", "в другой раз", "но только не сейчас", "нет энергии". Вот то, о чём ты говоришь.
Так. Так. Поняла. Согласна. Спасибо. Согласна. Так. Поняла. Ага. Ага. <laughs> Интересное наблюдение, да! Поняла. Ага. Так. На самом деле, да, вот о том, что ты описываешь, дневник эмоций и там, дневник наблюдений- это хорошее, знаешь. Я вспомнила, как в школе мы там дневник наблюдения за, э, птицами, а тут дневник наблюдений за моим состоянием. Интересно, кстати. О он да, интересное, кстати, наблюдение, да, что действительно попробовать через силу заставить себя, о, там, прям вот, знаешь, поставить себе цель: "Вот завтра утром я встаю и делаю там, не знаю, двадцатиминутную даже хотя бы там йогу, либо зарядку". Там не нужно, никто, э, никто рядом не стоит и не говорит: "Так, надо час минимум". И попробовать посмотреть, да, и записать вот там, о, что мне понравилось, что не понравилось, что там я бы хотела поменять там. Тоже хороший вариант. И потом это вот то, что, как знаешь ага, да, говори.
Да да. Именно. За собой, да. Конечно конечно! Да. Ещё знаешь Да-да, говори.